Kalo menurut aku ternyata belakangan itu ra perasaan seperti itu hanya rasa imajinasi, karena ternyata performa itu bukan ditentukan, eee, dari aku tapi memang dari 90% ya, nggak 100%. 90% itu dari tokonya itu sendiri dan lingkungan tokonya itu sendiri Kak. Jadi ada toko yang memang sales-nya udah bagus nggak diapa-apain Kak, tinggal di stok barangnya aja jangan sampai kosong gitu ya. Ada yang, eee, sales toko yang kan kalau aku kalau bagus, eee, menurut perkiraan aku tuh bisa Rp15.000.000 sehari itu udah bagus ya, ada yang sehari cuman Rp5.000.000 sehari, Rp4.000.000 sehari, itu beda banget, jomplang gitu ya. Nah itu emang menurut menurut aku bukan menurut aku sih, menurut aku dan teman-teman level supervisor lainnya, memang hanya hal itu seperti itu hal seperti itu adalah yang wajar karena lokasi yang pertama sangat menentukan, jadi performa
<smacks lips> Ah, oke. Heeh. Oh, oke. Oh, iya iya iya. Heeh. Heeh. Heeh. Oh, nomor 1 lokasi ya.
performa supervisor pun yang udah senior <chuckles> yang yang udah pasti seluk beluknya paham, mereka kadang jelek juga Kak, ada yang di paling bawah, ada yang bawah udah udah udah pontang-panting deh kalau performa di bawah, udah mau loyalitas kayak apa pasti dianggapnya salah deh. <chuckles> Jadi
Heeh. Mmm. Iya iya. Oke.
jadi menurut aku, loyalitas secukupnya aja lah, nggak usah sampai malem banget kayak gitu kan kalau kerja. Cuma performa tetap jelek, tetap diomelin jadi ya gimana ya <chuckles> loyalitas secukupnya aja gitu. Ada juga yang lucu Kak, dia lagi cuti dia lagi cuti sama pacarnya tapi performanya naik loh Kak, <laughs> sampai sampai selesai cuti jadi ketauannya selesai s cuti, kita bahas performa ya kan bulanan biasanya, nah itu biasanya meeting sampai malam banget tuh lembur, terus disebut lah inisial B gitu ya, eee, terus, weh! Performanya di atas nih, penjualan Mr. Donut di atas, penjualan sosis produk-produk khusus gitu ya yang ada di retail itu di atas, terus ditanya, "Mana orangnya nih? <chuckles> Itu semua kan berdiri terus, "Coba ceritain gimana usahamu?" Manajernya yang nyeletuk, "Usaha opo meneh? Habis cuti dia pak," katanya. "Wah habis cuti," katanya, <laughs> "habis cuti performa di atas. Berarti <laughs> berarti suruh dia cuti aja terus lah," katanya, "dan jangan masuk ke toko." Tapi itu bercanda aja sih maksudnya kata kat oh nggak
Oh, oke. <laughs> Oke. Gimana tuh? Mhm. Nah gimana bisa tuh? <chuckles> Heeh. Iya. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Iya iya, bener bener. Nah ini sebenernya kayanya nih Kak ya, eee, banyak di luar sana yang orang-orang yang ngerasa seperti Kakak dulu gitu loh yang impostor di tempat kerja, gitu. Nah mungkin ada yang belum terlepas dari rasa itu karena Kakak udah mengalaman mengalami sebelumnya, menurut Kakak gimana nih, eee, apa tipsnya supaya kita nggak stuck di rasa itu pada saat bekerja, gitu loh?